А. Это как? <laughs>
Это когда у тебя сообщение не пришло, но ты почувствовал вибрацию, полез телефон проверять.
Ой, слушай, нет, такого у меня вроде не было, слава богу. <chuckles>
Многие жалуются на такое. Но это совсем, наверное, специалисты.
Мне кажется мне кажется, это прям уже такая тяжёлая, слушай, ситуация. Мне кажется, это надо что-то с этим уже делать.
Мгм.
Потому как я просто замечаю очень много таких ситуаций, когда люди за рулем постоянно в телефоне, допустим, м, едут, и ты видишь, как они создают пробку по тому, как они читают что-то в этот момент. Я считаю, что это вообще очень тяжёлая ситуация. Слава богу, у меня такого нет.
Мгм. Понятно. Конечно.
Вот, но смотри, из таких вот экспериментов, это сейчас вот с телефоном, да, у меня связано, а ещё я, а, такой эксперимент над собой провожу, а, восстанавливаю свой режим сна.
Да. Каким образом, интересно, расскажи.
А. Способ такой, что всё, например, э, там в 10 часов я ложусь спать, и в 9 я должна уже начинать какие-то подготовительные, а, моменты к отходу ко сну, там и закончить что-то там со своими членами се семьи.
Мгм. А у тебя их много обычно запланировано?
А. Дел всяких, ой, слушай, мне кажется, у женщ у женщины их всегда много, особенно когда есть семья.
Да. Понятно. Ну, то есть, как бы это это просто я вот сейчас хочу уточнить. Получается, что у тебя выстраивается вот этот порядок действий, некий ритуал, который ты проводишь, и он твоему сознанию ясно сигнализирует, что сейчас мы идем спать.